Ah bah ça, c'est trop bien par contre de c'est trop sympa de lui avoir organisé ça. Mais, heu, je bah, c'est trop bien. Et mmh, je pense que, hem, en prévoi par contre, faudrait que tu prévois dès maintenant, de trouver le logement, heu, au moins le logement, parce que, je pense que plus tu t'y prends tôt, plus ça risque d'être cher.
Ouais, je pense qu'il va kiffer, hein. Ouais, c'est vrai, heu. Bah, j j'avais commencé à regarder un petit peu, heu, il y a 2-3 semaines et après je me suis fait enfin il y avait j'avais d'autres trucs à gérer et j'ai un peu mis ça en pause. Hem, mais, c'est vrai que là, ça va être dans 3 mois. Ça va commencer à être le, heu, ouais, ah ça va commencer à être un petit peu tard pour regarder là.
Ouais. Bah, surtout que là, tu devrais peut-être en profiter maintenant si tes des finances le, heu, permettent. Parce que, comme tout le monde est sur les cadeaux de Noël, je pense qu'en ce moment les gens ils réservent pas trop, heu, de voyages. Et heu, que ce soit les billets d'avion ou, heu, les hébergements, je pense que là c'est le moment de les prendre, parce que, à mon avis, les gens ils sont à fond sur leurs cadeaux de Noël et Noël qui arrive. Et du coup, heu, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réservent des voyages en ce moment.
Mmh mh. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mmh mh, c'est vrai. Ouais, non. C'est mieux. Mmh, non mais, c'est vrai, heu, c
Et par contre, après Noël, à mon avis, ça va être, heu, le rush. Parce que justement les gens ils auront des sous. Heu, ou pas d'ailleurs, mais, heu, mais heu, mais, je pense que, ça risque, heu, les gens ils nous voient une fois que Noël et le jour de l'an sont passés, heu, ils sont sur l'année d'après quoi, donc, heu. Remettre à organiser, heu, un peu, heu, leur voyage. Donc, heu, franchement, hem, bon déjà, je trouve que c'est super que tu organises ça pour ta maman. Et, ce que je te conseille vraiment, c'est de bah, déjà, établi enfin, v bon, vous avez déjà fait le budget avec ta soeur et ta grand-mère, donc ça c'est top. Et maintenant, essaye de prioriser les dépenses et essaye de regarder, heu, un peu plus longuement dès maintenant, heu, pour essayer de trouver les les meilleurs deals.
Ouais, ça va être le boom, ouais. Mmh mh. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. <laughs> Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Mmh. Mmh mh.